ค่ะ อยากจะทราบเลยอะค่ะว่า เวลาที่คุณทำอาหารดูแลคนป่วย อย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะ คุณมีวิธีทำยังไงบ้างคะ พอจะเล่าให้กันฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อืม โอ้โฮ จริง ๆ ถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยนะ ก็เรียกได้ว่าเหมือน ยังไงอะ เป็นประสบการณ์ตรงเหมือนกันนะครับ เพราะว่าคุณพ่อเนี่ย พอดีเลยอะครับ ก็เรียกได้ว่ามีโรคประจำตัวเนาะ เพราะสูงอายุแล้วนะครับ ก็ อ เรียกล่ะโรคยอดฮิตเลยครับ ก็คือแบบว่าเบาหวาน ความดัน อะไรแบบเนี้ยเนาะ ใช่ แล้วก็ต้องไปหาหมออะครับ เราเนี่ยก็ต้องพาไปโรงบาลทุกวัน เอ๊ย! ไม่ใช่ เดือ ทุกเดือน แล้วพอพาไปทุกเดือนเนี่ยนะครับ ใช่ ๆ ครับ บางทีคุณหมอก็อาจจะมีแบบว่าติงมาบ้างว่า "คุณพ่อ เอ่อ น้ำตาลขึ้นนะ ให้เราแบบควบคุมเรื่องอาหาร ช ช่วยดูเรื่องอาหารให้คุณพ่อหน่อย" อะไรแบบนี้ครับ เราก็ เอ่อ พยายามเรียนรู้จากคุณหมอเนาะ แล้วก็เอามาปรับใช้ในการแบบว่าทำอาหาร หรือว่าไปซื้ออาหารให้คุณพ่อทาน แบบเนี้ยอะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ๆ <chuckles> โรคอะ โอ้ เบาหวาน อืม ค่ะ เออ หมอนัดใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ เท่าที่ฟังเนี่ยค่ะ ก็ดูเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพคุณพ่อในส่วนหนึ่งเลยนะคะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังคำแนะนำจากคุณหมอ อย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ มีวิธีที่จะไปแบบค้นหาข้อมูลส่วนอื่นที่ไม่ได้จากคุณหมอบ้างไหมคะ?
อืม ใช่ ๆ